ก็ เอ่อ หมายถึงว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า ถ้า ถ้าสมมุติชีวิตเป็นอย่างที่ แพลน ไว้เหรอคะ อ่า ก็คิดว่า อย่างแรก คือความสุขที่ได้ ก็น่าจะเป็นความสุขที่ได้ อ่า เห็นตัวเอง เรียกว่า อะไรอะคะ เห็นตัวเองได้ทำตามแผนที่วางไว้อะค่ะ อันนั้นน่าจะเป็นความสุขอันแรก อย่างที่ 2 ก็คือ ความสุขที่ได้เห็นว่า ตัวเองซัปพอร์ตคนรอบตัวได้อะค่ะ เพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่วางไว้ว่า เราจะต้อง จะต้องแบบว่าซัปพอร์ตน้อง ซัปพอร์ตที่บ้านบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อยากทำ <chuckles> อยากเห็นตัวเองจุดนั้น
อือ ๆ ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ อ๋อ ก็คือการ เอ่อ ก็คือ เอาง่าย ๆ ทำหน้าที่แทนคุณพ่อคุณแม่ ณ ปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะ? แล้วก็มีหลักความมั่นคงเรื่องของหน้าที่การงานของตัวเอง เอ่อ แล้วก็
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ แล้วก็ยัง ยังอยากเห็นตัวเองแบบว่าตามฝันอยู่ เพราะว่าอยากจะเป็นอาจารย์น่ะค่ะสูงสุด ตอนนั้นก็น่าจะยัง
อ๋อ สูงสุด แล้วคิดว่าจะต่อดอกเตอร์ไหม?
ใช่ ต่อค่ะ คิดว่าจะต่อ
เออ ยินดีด้วย สิทธิ์นั้นจะเป็นของหนู เพราะ เอ่อ เพราะ ป.ตรีมันจะถือว่าธรรมดาแล้ว มันต้องโท ต้องดอกเตอร์เท่านั้น ในวัยอีก 10 ปีข้างหน้า อืม นะคะ แต่ถ้าถามของ ของพี่เอง ใช่ไหมคะ คิดว่าการเปลี่ยนแปลงที่อยากเห็น และช่วยให้ชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้น ก็คือในอีก 10 ปีข้างหน้า ที่เราคิดว่าสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนแปลง คือการที่เราเองอะ จริง ๆ มันก็ต้องเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนี้แหละ การดูแลสุขภาพของตัวเอง ก็เราแพลนอยาก ในเมื่อเรามีแพลนอยากที่จะไปใช้รถบ้าน ถูกไหมคะ ท่องเที่ยว แล้วถ้าสุขภาพไม่เอื้ออำนวยมันจะได้ไหม?
โอ้ย โอ๊ย ขอบคุณค่ะ อ้อ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ค่ะ อา โอ้ สำคัญมาก อือ ค่ะ ค่ะ โอ้ ยากเลย ยากเลยใช่ไหมคะ?
มันจะไปไหนได้ อืม ถูกต้องจะมากินยาความดันเบาหวาน อ้าว ตายแล้วทีนี้ หืดหอบอีก ถูกไหมคะ ดังนั้นสำคัญ ก็คือเปลี่ยนตัวเองตอนนี้ ก็คือเปลี่ยนของการดูแลสุขภาพมากขึ้น ใส่ใจอาหารการกินน่ะมากขึ้น
เออ ใช่ค่ะ อา
เพื่อที่เป้าหมายในอีก 10 ปี ที่เราจะขับรถบ้านไปเที่ยวไหนต่อไหนในโลกใบเนี้ย เราก็จะได้ไปได้
ค่ะ

อืม ใช่ คือ ไม่ว่าจะมีกี่ปี ๆ ก็ตามอะค่ะ เทคโนโลยีอะเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา งั้นในอีก 10 ปี ถ้าเราอยากจะเป็นนักรีวิว ถูกไหมคะ วันเนี้ย วันนี้เราคิดว่าเราอยากจะเป็นนักรีวิว อีก 10 ปีข้างหน้า นักรีวิว ม หรืออีก 3 ปีข้างหน้า นักรีวิวอาจจะมีทั่ว
ค่ะ เออ อา
เอ่อ ทั่ว เยอะแยะไปหมดแล้วก็ได้ อาจจะเป็นไปได้ ถูกไหมคะ แต่สิ่งหนึ่งที่มันจะต้องมี คือความรู้ในเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่มันมีอยู่ในโลกใบนี้ ว่ามันมีแพลตฟอร์มอะไรบ้าง และอะไรที่ แพลตฟอร์มไหนที่มันสามารถตอบโจทย์ในการทำงานในอนาคต ที่เราจะมีรถบ้านไปท่องเที่ยว แล้วก็มีรายได้จากการที่เราอะไปท่องเที่ยว อาจจะไม่ใช่เป็นนักรีวิว อาจจะเป็นกิจกรรมอย่างอื่น อาจจะเป็นเหมือนรถพุ่มพวงอะ เอาของไปขาย เออ แล้วก็ค่ำไหนนอนนั่นก็ได้ อาจจะไปใน เวย์ นั้นก็ได้ อะไรอย่างเงี้ย อืม
อออ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ ๆ เออ ใช่ เออ อา อ๋อ เที่ยวพลาง หาเงินพลางใช่ไหมคะ?
ใช่ ๆ อะไรเงี้ย อาจจะขับรถจากเมืองไทยไปมาเลย์ นึกภาพออกใช่ไหม ไปมาเลย์โผล่ไปสิงคโปร์ อะไรอย่างเงี้ย อืม
โอ้! อา นึกออกค่ะ อืม อา ใช่ ใช่ ดูเป็นอะไรที่แบบว่าสนุกมากเลยนะคะ แบบว่า
อืม ๆ นะ ใช่ เวลานั้นก็ ใช่ เพราะว่า คิดว่าในมุมของตัวเองอะค่ะ นับ นับให้ เอ่อ เขาเรียกว่า ให้เวลากับตัวเองเลย คืออีก 10 ปีอะค่ะ ธุรกิจหรือสิ่งที่เรามีอยู่อะมันต้องเลี้ยงตัวมันเอง และเราก็เอาเวลาส่วนหนึ่งที่เราทำงานหนักตอนเนี้ย เพื่อที่อีก 10 ปีเราไม่ต้องทำงาน และเราจะได้เที่ยวอย่างเดียวเลย
ค่ะ ค่ะ ต อา ค่ะ อา